والله م أحاول أجرّب، أحاول أجرب أ أستغنى شوية عنه أحاول، فكرة كويسة يعني ممكن تساعد طبعًا، بس أنا ما جرّبتهاش حقيقي، إمم، يا ريت.
إمم. كويس أوي. آه، آه، حاجة تانية كويس أوي، كويس أوي، حاجة تانية حتّة ال ال الشاي والقهوة وال والكافيين أنت قلتِ أنت بتشربي قهوة بس الصبح في وقت، يعني وقت ما بتصحي، فدي حاجة كويسة عم يعني يعتبر مش كتير فعادي، وحتّى لو شربتِ مَرّة تانية في اليوم قُلتِ مثلًا أوقات برضه ممكن مثلًا تحتاجي تشربي قهوة تانية، آآ بس يعني حاولي على قد ما تقدري ما تخلّيش مثلًا تشربي قهوة قبل ما تنامي مثلًا بساعتين على الأقل، أو م ي لإن ده ممكن يخلّيكِ يصحصحِك شوية، بحيث إن أنتِ لمّا تيجي تنامي تروحي آآ تنامي على طول، آآ برضه ده ده مناسب ليكِ، والّا والّا صعب؟ أنتِ مثلًا أو بتحبي تشربي القهوة فتشربيها على طول؟
آه. لأ يعني ممكن أن مناسبني ده، أنا كده، كده مش باحب أشربها متأخَّر أوي كده، بس أنا باشربها يعني لو شربتها مَرّة كمان، بتكون بعد الغدا تاني، يعني الصبح وممكن بعد الغدا، بس هو اللي باشربه أكتر عندي هو الشاي، ممكن فعلًا أشربه قبل ما أنام بساعة كمان، ونُص ساعة. <chuckles>
حلو أوي. حلو أوي. حلو أوي، ولو ينفع برضه، طَب ينفع الشاي برضه مثلًا قبلها بساعتين مثلًا، والّا برضه صعب بالنسبة لِك؟ إنِك تقلّلي إنك ما تش ما تشربيش شاي، آه طبعًا الشاي فيه الشاي فيه كافيين طبعًا.
هو هو الشاي ممكن يسهّرني يخلّيني آه. إمم، خلاص بلاش شاي، حاضر، جميل، أجرّبها، إمم.
ف ي يعني هو هو لو لو ينفع يعني حاولي أنا أ أنا فاهم طبعًا حُبِك للشاي وبصراحة وإن أنتِ بتحبي تشربيه، بس ممكن تشربيه مثلًا قبل ما تنامي بساعتين والّا حاجة على الأقل يعني، لكن ما تجيش مثلًا آآ وقت ما هتيجي تنامي كده وتشربيه، لو لو ينفع معاكِ يعني، حاجة بقى كويس أوي.
إمم. لا هاجرب ده، أنا كنت باخذ كوباية الشاي جنبي وأنا داخلة أنام.